Heeh, aku akhirnya les lagi Kak les bimbel lagi untuk di tes untuk eee, kan dulu kan beda kan pelajarannya untuk IPA IPS kan kalo misalnya untuk bimbel, eee, tes gitu kan, jadi aku daftar bimbel lagi terus sudah singkat ceritanya ku tes lah kan. Aku ngambilnya pil jurusan pertama eh, pilihan pertama itu ilmu komunikasi dan kedua aku lupa apa, kalau nggak salah hukum atau ekonomi gitu aku lupa deh. Udah, akhirnya lulus di ilmu komunikasi akhirnya Kak dan ternyata, sesuai harapan lebih malah Kak jadi kayak aku tuh pas lulus itu tuh, eee, peringkatnya nomor 2 tau Kak.
Oh, iya iya. Mhm. Oh. Dan akhirnya lulus di mana Kak? Sesuai harapan ya. Waduh, keren betul ya.
Ketika lulus itu iya, jadi kayak ya udah akhirnya aku kasih taulah kan kayak itu kan sebenarnya i eee, berita baik kan, kukasih taulah, "Ini nih lulus nih," kubilang terus, "Nomor 2 lagi peringkatnya." kubilang gitu. Nah kayaknya dia bangga agak bangga sih Kak kayak seneng, ya udah akhirnya aku kuliah lah iya, mhm.
Ibu bilang apa Kak? <laughs> Akhirnya dia seneng ya dengan pilihan yang Kakak ambil ya.
Iya, akhirnya kuliah kuliah.
Tapi waktu itu kuliahnya di kampus yang sama atau kampus yang beda Kak?
Kampus yang sama.
Oh, sama. Berarti daftar lagi dong ya.
Mhm. Daftar lagi dari awal lagi, kayak ikut ospek lagi segala macam. Ya udahlah kuliah, akhirnya lancar kuliahnya Kak, sampe lulus.
Lancar kuliahnya, lulus, eee, i habis itu ibu bilang apa Kak?
Ya udah pokoknya e mmm, pokoknya ketika lulus tuh mama tuh bilang kayak, eee, bahkan sebelum lulus sih dia bilang, "Jangan kelamaan nganggur ketika sudah wisuda karena, nggak enak rasanya ketika nggak ada pemasukan," itu kan kayak gitu. Nah, aku juga
<laughs> Nggak ada nggak enak ya. Mmm.
Mhm, aku juga langsung merencanakan Kak. Aku emang pengennya ketika aku udah, apa ya, udah lulus tuh kayak kalau bisa kalau bisa setelah aku udah wisuda sambil nunggu ijazah aku tuh udah dapet pekerjaan gitu loh Kak, dan alhamdulillahnya waktu itu dapet.
Oh, dapat akhirnya?